Olha, na verdade é assim: hã primeiro a minha irmã vem pra cá da Califórnia e a gente vai passar o Natal aqui. Então vão ser já uns 4 dias que, apesar de eu não estar viajando, vou ter gente de fora, vai estar todo mundo na minha casa, vai estar aquela bagunça. Daí A aqui mesmo e na minha casa, na na cidade onde eu moro.
Uhum. E aonde é? Aonde é que é? Tá.
Daí, eh, na próxima semana, depois do Natal já, eh, a gente vai para o Tennessee, que é uma cidade onde é bem mais frio. Não sei se mais frio faz a gente ficar ma com mais fome, não sei. Eh, mas assim, a gente vai estar ne nesse momento fora de casa, entendeu? Apesar de que a gente
Uhum. Ok, mas vai a sua irmã também, que veio lá da Califórnia? Vai todo mundo?
Não, a minha irmã daí v sai da minha casa, vai pra casa da minha mãe e continua aqui, eh, em Miami, né, que é onde a gente mora. Mas, eh, a gente vai pra Tennessee. É eu, meu marido, as nossas 3 filhas e 2 agregados.
Uhum.
Então, eh, vai um grupo bom, né, de pessoa. Eh, a gente pegou um um exato, a gente pegou um apartamento, vai ficar todo mundo junto e a e o apartamento que a gente pegou, eh, é tipo um chalé sabe, e tem cozinha, então dá pra cozinhar algumas coisas em casa e não sair, não não sair tanto fora da caixinha, sabe? Dá para fazer pelo menos o café da manhã.
É de pessoas né. Uhum. E e vocês vão pra lá como? Vocês vão de avião, de carro?
Sabe que a gente vai dirigindo, olha que doideira, é umas 13 horas, 13 ca 15 horas, é. <laughs>
Uhum, são quantas horas? 13? E vão só em um carro só os 7?
Não, não, vamos em 2 carros.
Ok, então você pode até levar algumas coisinhas, né. Assim, de repente, se lá não tiver. Tá ok.
Com certeza, sim. É por isso que a gente está indo de 2 carros, porque eu tenho aquele carro de terceira fileira e todas essa criançada vai toda nele. E aí eu vou com o meu marido no carro dele, e a gente leva as malas e coisas que precisa levar, sabe.
Uhum. Uhum. E vocês vão ficar quanto tempo lá?